อืม มีค่ะ จริง ๆ ก็ แบบค่อนข้างเยอะ แต่ว่าเอาเป็นภาพรวม ๆ ก็คือ มีเหมือนกับว่า เขาจะพาทั้งเรา แล้วก็นักศึกษาญี่ปุ่นอะค่ะไป เหมือน เหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมพื้นบ้าน อย่างเงี้ยอะค่ะ แบบว่ามันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านที่เขา เขามีเวิร์กช็อปที่เป็นกิจกรรมพื้นบ้าน อย่างเช่น ทำข้าวต้มมัด หรือว่าผัก เออ เราไม่ ใช่ค่ะ มีความแบบเป็นท้องถิ่น แบบถัก ถัก เขาเรียกว่าอะไร เหมือนเราไม่แน่ใจ ว่ามันเรียกว่าอะไร แต่น่า จะเป็นเหมือน
ค่ะ อา ค่ะ อา ท้องถิ่นอะเนาะ ทอผ้าหรือเปล่าคะ?
ใช่ ก อืม เหมือนมีร้อยมาลัยด้วยค่ะ มีร้อยมาลัยแล้วก็ถัก
อ๋อ งานฝีมือ <laughs>
ใช่ เป็นงานฝีมือที่แบบว่าเราไม่เคยทำเลย เป็น เป็นคนไทยแท้ ๆ ที่แบบว่าเราไม่เคยทำเลยอะค่ะ แล้วเราก็ได้ไปทำกับเพื่อนญี่ปุ่น แล้วเราก็ อืม มันก็น่าภูมิใจนะคะที่แบบ เฮอ ได้มาทำอะไรที่แบบเราไม่เคยทำมาก่อนเลย หรือมันก็ มันก็ยากกว่าที่คิดมาก ๆ ทำให้เราเหมือนเห็นคุณค่าของคนที่เขาทำงานแบบนี้มากขึ้นอะค่ะว่า มันเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็มีคุณค่า เพราะว่าเหมือนมันเป็นมือคนทำเองอะค่ะ อืม
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม โครงการนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ ใน ในการที่คุณไปทำ ทีนี้อยากรู้เลยค่ะว่า จากที่ไปสัมผัสท้องถิ่นมา อยากให้ยกตัวอย่าง อย่างเช่น แบบร้อยมาลัยอันเนี้ย อย่างที่บอกว่าคุณไม่เคยทำ อะไรที่คุณกังวลคะว่า คุณจะทำไม่ได้อะค่ะ?
ใช่ ใช่ค่ะ อืม อืม ต้องบอกว่ามีอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่อันเนี้ยเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าเราจะได้ไปทำ ก็คือเขา เหมือนเขาเอา พาไปแบบ <chuckles> ไปดำนาอะค่ะ แบบว่า
ค่ะ อา
ใช่ แบบไปดำนาที่เป็นแบบเป็นนาแบบเหมือนเอาข้าวไปปักในนา แล้วเราก็ อันนี้คือตกใจมาก ๆ เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนเลย
ค่ะ แต่คุณคือ เขาเรียกว่าคุณไม่เคยทำมาก่อน อย่างงี้ไหมคะ?
ไม่เคยทำค่ะ ใช่ค่ะ ไม่เคยทำมาก่อนเลย แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้ทำ ก็เลยแบบตกใจมาก ตอนที่เห็นอาจารย์เขาบอกว่า "ให้เตรียมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะ" แล้วทางนี้ก็แบบ
อา ค่ะ ค่ะ กังวลไหม?
กังวล <chuckles> แล้วก็ไม่อยากทำ <chuckles> แล้วคือจริง ๆ อะ คิดว่าจะไม่ได้ทำแล้ว เพราะว่าวันนั้นน่ะค่ะฝนตก แต่ก็ได้ทำอยู่ดีเพราะว่าเหมือน เหมือนอาจารย์ญี่ปุ่น
ค่ะ อา แอบ แอบคิด เข้าข้างตัวเองไหม ว่า "ฝนตกแล้ว ฉันไม่ได้ทำแน่ ๆ" อา อันนี้เห็นภาพเลยค่ะ เพราะว่าคนที่ไม่เคยสัมผัสวิธีการทำนาเนาะ มาก่อน ก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องกลัว แล้วสิ่งไหนอะคะ? ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้แน่ ๆ กับการทำนา อาจจะเป็นแบบว่า ทางด้านความรู้สึกไหมคะ หรือว่าทางด้านกายภาพอะคะ?
ใช่ คิดค่ะ <giggles> อืม อืม <chuckles>